Oye, cuéntame, ¿qué canción asocias con tu primer amor?
Uy, la verdad es que muchas, muchas este cometí el error o o el acierto como como se quiera ver, de dedicarle muchas canciones. Yo creo que como unas 40 o 50, entonces, em, a ver, la primerita que le dediqué, de esa te voy a contar.
<chuckles> Wao. Cuéntame.
Fue, eh, una canción que se llama Razón y es interpretada por un grupo que se llama Los Caligaris.
Wao, ¿y de qué habla tu canción? ¿Por qué el por qué específicamente esa canción?
Ujú, porque, bueno, uno, es la primera que que le dediqué a esa persona, se la dediqué cuando cumplimos un mes. Entonces, <chuckles> la la la canción trata de pues precisamente dice eso, ¿no? "Tú eres la razón por la que volví a sonreír y por la que me levanto y veo la vida aunque esté todo gris", ¿no? O sea
Ajá. Ay, qué bonito, <chuckles> ajá. Wao, demasiada revelación en esa canción, definitivamente. <chuckles> ¿Y luego? ¿Qué qué pasó ahí? Cuéntame, ¿cómo fue el el desenlace de esta de esta primera dedicatoria?
Eh. <laughs> Sí. Pues, la verdad es que fue muy muy bueno, este, ya ves que cuando empiezan las relaciones siempre todo es como color de rosa. Entonces, este, lo disfrutamos mucho. La verdad es que me acuerdo todavía fue el 30, de noviembre del 2016, y
Por supuesto. <chuckles> Ajá. ¿Cómo crees, tanto detalle? <laughs> ¿Y luego?
<laughs> Sí, este, pues, se la dedique cuando cuando cumplimos 1, mes, ella me escribió un mensaje muy bonito, creo que, digo, ya ya no me acuerdo, porque, pues ya también la relación ya fue pero este me acuerdo que sí me me conmovió, me me me movió <chuckles> mucho, mi mi interior, porque, era muy poco frecuente que yo recibiera, pues, mensajes así, ¿no? Entonces, este, ese día nos vimos en la escuela, me dijo que le había encantado la canción, que que no la había escuchado, pero, que qué padre que si realmente me sentía así, pues, qué qué bueno que ella había podido ayudar en porque, era como que mi transición, porque, recién me había mudado. Entonces, este, no me gustaba nada de este lugar. Sí, y no me gustaba nada que era lo peor, este, no me gustaba la escuela, no me no me <laughs>
Ajá. Ajá. Ay, muchos cambios por ahí. Ella sí ella sí. <laughs> ¿Y luego?
Y, mm, pues sí, ella fue la que le dio sentido.
Guau, qué bonito. Oye, qué bonito es correspondido, ¿no? Porque cuando, guau, te deshaces ahí con la canción del primer amor y no eres correspondido. Guau, eso yo creo que sin duda duele demasiado, ¿no? ¿Y cómo fue tu proceso? O sea, tú me estabas diciendo que habían cambios, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado cuando tú escuchas esta canción después de los años, después de la ruptura? ¿Qué qué te hace sentir cuando la escuchas nuevamente?
<laughs> Uy, la ver la verdad es que es una de esas canciones que prácticamente ya no escucho. Este, no te miento, yo creo que la última vez la escuché fue hace como como 2 años, yo creo, la última vez que la escuché y y si la veo, procuro no ponerla porque, este, no sé, como que ya se quedó en el pasado, seguramente algún día la volvería a escuchar, ¿no?, pero no está en mis planes el escucharla nuevamente, entonces, este, pues, diría que si la escuchara otra vez, me recordaría inevitablemente a ese momento.
Ajá. Ajá. Guau. Pero lo malo es que dedicaste como 50, oye. <laughs> Entonces va a ser difícil escapar de alguna de esas canciones, ¿no?, definitivamente. Entonces, eh, estás Yo creo que es un proceso de sanación, ¿no?, de vamos a dejarlo ahí, quizás si algún día me la encuentro por casualidad, pues no es que te estés ahí castigándome. Voy a llorarle durante toda la vida, ¿no?, o sea ese primer amor, o sea, no te estás castigando ni flagelando por ahí de: "Ay, no, pues voy a llorar porque quiero llorar", ¿no? Entonces, está eso está increíble, de que puedas dejar atrás la relación y, pues, si esto te causa una incomodidad en este momento, a la mejor, pues déjala atrás, eso es increíble lo que has hecho. ¿Y ya por ahí habrá otro segundo amor? <chuckles> ¿Otra canción por ahí? ¿O de dónde salieron esas 50 canciones? A ver, cuéntame.
<laughs> Eso sí. <laughs> Mm. La verdad es que duramos 5 años entonces, este, sí fue una relación bastante larga y cada mes procuraba dedicarle al menos una canción. Entonces, em, sí fueron muchas. A ver, te puedo dar otro ejemplo, em
Guau. <laughs> No me digas. <laughs> <inhales> <chuckles> Claro.
hay una canción que se llama Cuidarte el alma de Chayanne. Esa canción se la dediqué cuando cumplimos 1, año.
Mm. Okey.
Sí y bueno esa esa canción la la puedo escuchar bien, no no como que no me ya no ya no me duele, ¿no? <chuckles> El escucharla, pero, em
Eso habla bien de la situación.
sí me acuerdo mucho de de ese momento en el que se la dediqué, me acuerdo que yo me esperé hasta las meras 12 de la noche, este, y le mandé como 13 canciones, me acuerdo, eh
Ah, era serenata. <laughs> Muy bien.
a algo así pero como que por mensaje y y me acuerdo <chuckles> que le le dije le dije el el el cumplíamos, eh, nuestro aniversario el 31, de octubre y le dije el mero 30 de octubre como a las 9 de la noche. Oye, este, quédate despierta hasta las 12. Y ella: "Ah, sí sí puedo", y que no sé qué. Y ya cuando le estaba mandando las canciones se quedó dormida y no me contestaba nada, y yo como de, ay no, pues, si por eso le dije. <chuckles>
Ajá. Ajá. Ajá. <laughs> Y luego no, en ningún momento despertó, se en ningún momento escuchó tu ahora sí que tu lista de canciones.
Pero, bueno. Sí, no, no se despertó ya hasta el día siguiente, fue como de: "Oye, muchas gracias, es que me quedé dormida", y yo: "Ah, está bien, no te preocupes", y ya las
<chuckles> Okey. Oye, ¿y estas canciones que que comentas?, eh, la primera canción que me dijiste así como que fue la que más te im bueno, la que empezó toda esta historia de 5 años, ¿en dónde la escuchaste? ¿Quién te la compartió? ¿Tú la buscaste? ¿O o fue buscando por ahí en las redes, bueno, en las redes, no sé, en la radio, o alguna persona que te la haya dicho?
Así es. Fue una amiga cuando yo y eh, iba en la secundaria, me acuerdo que que la mandó a un grupo que teníamos en en Messenger y, pues, la escuché la escuché y se me hizo entretenida, se me hizo padre. En ese momento, pues, claro, no no tenía como que tanto significado, pero ya después cuando cuando me mudo, eh, vuelvo a escuchar esa canción, luego pasa que la conozco y ya es cuando digo: "Ah, mira, como que, eh, todo se conectó", ¿no?
Exacto, las piezas de rom rompecabezas, ¿no?, la canción me encantó, me conmovió porque sí te conmovió en tu corazón ahí por ahí de y la huella. Entonces hizo ahí el rompecabezas perfecto. Ay, pues qué bonito que hayas conocido esta canción, pues quizás hasta como por accidente, no así de porque estamos en grupo y a veces son tantas las notificaciones, pero en específica esta canción, eso sí te llegó a tus oídos. Y luego, ¿cómo pasó el resto de esos 5 años?, eh, porque, pues, prácticamente era tu primer amor y un primer amor largo de 5 años, eh, es una historia ya, eso ya es ya es una historia de amor, eh, que que fue primero, pero también duró bastante tiempo.
Así fue. <chuckles> Sí. Sí, jus Sí, bueno, cuando cumplimos 3 meses, me acuerdo que le dediqué la que se convirtió en nuestra canción. Porque, porque ella dijo que así iba a ser, <giggles> este <giggles>
A ver, cuenta. Okey, qué bueno que pidió tu opinión, okey.
<laughs> Este, la canción se llama "Not Strong Enough" de Apocalyptica, es una banda de
Wao.
pues, de metal, pero, mm, se inclina más a lo instrumental. Entonces esa esa canción fue con con un artista invitado. La verdad es que la canción es muy buena también, yo me acuerdo que la descubrí en tercero de de secundaria y me gustó muchisísimo.
Wao, ¿y qué te atrajo de esa canción? ¿Qué te gustó? La, la, ahora sí, la música, la letra, el contexto en que la escuchaste, ¿qué fue lo que te atrajo?
De hecho se convirtió en mi Yo creo que todo combinado. La verdad es que los los instrumentos era muy raro encontrar una banda de metal que tocara con chelos, por ejemplo, ¿no? Con con instrumentos más relacionados con la música clásica, em, entonces eso me me llamó mucho la atención, y yo dije: "Eh, pues, ha de estar más o menos, ¿no?" Pero, cuando la pongo, ¡wao! O sea combinaron también la sí justo, combinaron también la la guitarra, la batería, la voz de este cantante invitado que era el vocalista de una banda que se llama Shine Down, y mm
Ah, interesante. Ajá. Ajá. Wao, revelación. <giggles> Ajá.
me gustó muchisísimo. En cuanto la escuché, me me encantó la canción, se convirtió en mi favorita de la banda. Y, mm, pues, cuando cumplimos 3 meses se la dedique, porque dije: "¿Por qué no?" Ahí fue como que, ya cuando me di cuenta de que, pues realmente sentía algo más que que solo cariño por ella, ¿no? Ya dije: "wao".
Ajá. Mm, así de mm, qué bonito. <laughs>
Y <laughs> y se la se la mandé, y me me dijo que esa todavía le había gustado mucho más que las otras que le que le había dedicado, y que quería que se convirtiera como que en nuestra canción. Y pues
¿Cómo crees? En tu bandera, en su bandera de pareja.
Así es, y como pues era mi favorita de la banda, pues, yo ya no vi ningún problema, y dije: "Sí, lo que tú quieras, ¿no? Sí, esa es nuestra canción".
Ah, pues, es, ah, ese fue plan con maña de fans. "Okey, me resisto, pero está bien, lo que tú quieras". Y, no, pues qué genial, ¿no? O sea, eh, digamos que conectaron, ya estaban ya conectaban como pareja porque vaya, 5 años se dicen fácil, pero vivirlos no es tan fácil. Entonces ya habían conectado como pareja, ya tenías, me dices que ¿1 año? Entonces, escucharon esta canción. ¿En qué momento la escuchaste con ella? ¿Fue por teléfono? La viste directamente, ¿como disfrutaron esta primera vez que la escucharon?
<laughs> Sí. Sí. Pues, la verdad es que la la primera vez, este yo todas se las mandaba por mensaje. Entonces como que ella la escuchó por su cuenta, y ya una vez que que nos reunimos, pues, ya pusimos la la canción para escucharla juntos, pero ya fue más en en mi casa, me acuerdo, este
Ajá. Ajá.
pero ya fue hasta mm, no te miento, no no la dejaban venir a mi casa hasta hasta que cumplimos 5 meses de de relación, como no como que ya se veía un poquito más serio. Fue la primera vez que que la dejaron venir a mi casa.
Okey. Ah, o sea fue u un evento de primeras veces, o sea, de de conocer, ¿no? O sea, de conocer tu casa, de tu entorno, ¿no? Dónde vivías, cómo vivías, cuál era tu estilo, tus gustos por ahí, ¿no? Guau. ¿Cómo fue esa experiencia de de compartir esta canción ya en vivo los 2 juntos?
Sí. Exactamente. Pues fue al principio yo no me lo creía ¿no?, porque la verdad es que sus papás eran muy religiosos y muy de: "¿Cómo vas a ir a la casa de de un chico?", ¿no? Y esas cosas pero, este, pues ya cuando la dejaron venir yo no lo creía primero y dije: "No al al a la mera hora se van a echar para atrás", ¿no? Y van a decir que ya no.
Ajá, claro.
Pero ya cuando ya estaba aquí o sea yo yo me le quedé viendo y dije: "No puedo creer que estés aquí", ¿no? No no me la creía y
Aja. <chuckles> Ah, yo pensé que habías cerrado la puerta con llave para que no se escapara ahí por ahí. <laughs> Luego cuéntame, ¿qué pasó?
<laughs> Y y ya este, pues ya cuando cuando ya ya la como que ya me me tranquilicé y dije: "Okey, sí está pasando", este, le pusimos la canción y le dije: "Ay mira, si quieres podemos escuchar la la canción que que te gustó mucho". Y me dijo: "Ay, sí, estaría bien". Me acuerdo que, mm, nos a ella le gustaba mucho como que ver el el techo de la casa porque es blanco y algo tenía ella con las casas blancas. Entonces, em
Ajá. Ah, okey. Ah, una fascinación personal. <chuckles>
Sí, yo creo. Y se quedaba viendo el techo. Me acuerdo que nos acostamos y nos pusimos a ver el techo y y fue mu como que uno de esos momentos como mágicos, a pesar de que no nos estábamos viendo, de que solo estábamos como que acostados viendo hacia el techo y escuchando la canción, fue fue muy muy padre, como que muy sí, muy íntimo también.
Aja. Muy memorable, definitivo. Guau. Oye, ¿y esa canción a qué? Ahora sí que durante porque ahí ya pasaron 4 años más. ¿Cuántas veces la escuchabas? ¿En qué momento la disfrutaban? ¿Fue la única vez o la repitieron en otras ocasiones?
Pues ya la escuchamos ya más de forma individual, a ella, mm, me acuerdo que le encantaba la canción, entonces como que ella sí la escuchaba todavía más que yo, pero también, este, pues, fuimos descubriendo más canciones juntos, me acuerdo que nos nos quedábamos en la noche hablando por teléfono y en en una comunidad de metal de de una aplicación que, ay, no no me acuerdo cómo se llamaba pero era era una aplicación de de gente a la que le gustaba el metal y que recomendaba canciones de de este género y me acuerdo que le decía: "Oye pues, ¿quieres escuchar nueva música?", y me decía: "Sí claro", entonces
Okey. Ajá. Ajá. Guau.
ahí ibamos viendo como que las sugerencias las poníamos y ya las escuchábamos juntos y ya ella me decía: "Ah, sí me gustó o no me gustó", y yo le decía también, como que compartíamos la opinión encontrando nueva música.
Sí, sí, sí, d encontraron esa música que los unió más todavía, de esto que tú me cuentas, me dices que ya fue, ya pasó estos 5 años, v se vivieron, se disfrutaron, pero ya pasaron, ¿te arrepientes en algún momento de haberle dedicado esta canción tan especial para ti a esta a este primer amor?
Así es, sí. Fíjate que al al principio sí dije: "Ay, ¿por qué?", ¿no?, cuando recién terminamos y la escuchaba era como de, no, ¿por qué se la dedique? Pero
Sí, claro. <chuckles>
pero, pues ya, la verdad, desde que terminamos ya pasaron más o menos 4, años. Entonces, ahorita ya, viendo hacia atrás, la verdad es que fui muy feliz con ella. Me me sentí me sentí amado también, entonces creo que, eso eso hace que, mm, que ya que no no no, la verdad no no me arrepiento, creo que es una persona digna, es una relación digna, merecedora de de esta canción. Entonces, pues sí, no no me arrepiento, al contrario, hasta lo digo con con cierto orgullo incluso.
Okey. Wao. ¡Wao! Todo un caballero definitivamente, cómo lo expresas. Wao, pues, es increíble esta canción, ¿la has vuelto a escuchar en este momento de tu vida en alguna ocasión?
<chuckles> Sí, sí, afortunadamente, este, ya ya no me trae como que, recuerdos negativos, ni emociones negativas. Sí me lleva a ella inevitablemente, pero, la puedo escuchar con con tranquilidad y con gusto.
Bien. Claro. Ay no, pues, qué bonito cuentas tu historia, aunque <chuckles> fue, no un final comoh uh, o o sea, hay un final de un primer amor, un final de ese primer amor, pero, con una actitud totalmente positiva. De cómo esta canción te remonta a ella, pero que de alguna forma la has sabido superar y manejar de una manera muy sana, y muy normal, y muy muy alegre, y y todo un caballero en en toda la expresión. Muchísimas gracias por tu historia. Ha sido muy genial.
Exacto. <chuckles> Muchas gracias por permitirme compartírtela, que estés bien.